Ouais. Ah, ils se déplacent pas du coup ou en tout cas, ça ça demanderait plus d'implication encore de se déplacer?
Heu Mmh, ouais, je me dis ça. Mais pff, après finalement, en parlant avec toi, je me dis: «Est-ce qu'il y a vraiment de la une différence entre la campagne et la ville?» Je sais pas trop.
Mmh mh, mmh. Ouais.
Il y a tellement de de personnes seules que <blows air> c'est
Oui, c'est des problématiques qui sont juste différentes. Mais au final, heu, la finalité reste, heu, la même, qu'il y a des personnes isolées, quoi, en gros.
Ouais, je pense. Après, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de de petites actions qui sont mises en place
Mmh mh. Ouais.
heu, je p enfin, je sais pas mais je pense, par exemple, sur, heu, bon, après, c'est toujours sur internet ou sur le téléphone. Mais il y a des il y avait on va sortir, enfin, tu vois? Des sites ou des applications où tu pouvais, bah, rencontrer du monde en faisant des es
Mmh mh. Mmh. Ouais, c'est vrai. Se faire des des amis pour adultes, <chuckles> en quelque sorte, ouais.
C'est ça. Ouais, non mais <chuckles> des fois il faut juste un petit coup de main pour, heu, pour sortir de l'isolement, hein.
Mmh. Mmh mh.
Heu, <blows air> des fois, tu vois, juste ou alors faire du sport, rejoindre une association.
Oui, c'est vrai, ouais. Avoir une appartenance, peut-être, ça aide, à un groupe, tu penses? Mmh mh. Parce que, là, du coup, heu, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ton association, donc là, heu, tu m'as cité l'exemple d'aller boire un café, par exemple, avec quelqu'un. C'est quoi, les les grandes actions qui sont mis en place, par exemple, heu, auprès des différents publics?
Je pense, hein. Mmh mh. Ouais. Bah, alors, tu sais, ça se fait à travers l'association mais en fait, heu, tout le monde peut le faire, ça, en soi. De <blows air> je te dis, des fois, c'est juste aller leur rendre visite. Hein, tu vois, toquer à la porte. Bon, des fois, ils ont pas envie. Donc heu, bah, ils ouvrent pas mais c'est pas grave, au moins <chuckles> au moins, ils savent qu'un p
Ouais. Mmh mh. Ouais. <chuckles> OK, vous repassez plus tard. Comment ça se passe dans ce cas-là?
Ouais, c'est ça ou on leur laisse un petit message, en leur disant: «On est venus. S'il y a besoin, heu, n'hésitez pas à nous appeler.»
OK. OK, bon, c'est touchant quand même. Je pense qu'au final, même si la personne, sur le moment, elle était peut-être pas disposée à ouvrir, ça doit quand même lui faire plaisir, heu
Bah, je pense, c'est comme avec des voisins, en fait, juste heu, de savoir que si tu as envie ou besoin, tu tu es ouais, voilà, tu es, quand même, pas seul, heu, si seul que ça.
Oui, oui, c'est vrai, en fait, heu mmh mh. Mmh mh. La personne est là. Mmh mh, je vois. OK.
Mais après, enfin, je sais alors, ça, c'est pas l'asso, mais il y a la mairie et tout ça, qui organise des, bah, des repas de quartier, des petites fêtes et tout ça. Mais, souvent, les personnes seules elles, heu, enfin, en fait, je pense que c'est un peu un cercle vicieux, j'ai l'impression. Plus plus tu es seul, plus ça te coûte de te resociabiliser un peu.
Mmh mh, mmh. OK. Ouais. Mmh. Ah, oui parce que c'est une sorte d'habitude, aussi, enfin. On le sait, pour le coup, les les habitudes sont pas forcément positifs pour soi-même. J'imagine que, du coup, ça ça joue là-dessus, en fait. Je veux dire, même si c'est négatif pour eux, ben, comme c'est ce qu'ils connaissent et ce qui les rassure. Potentiellement, on reste dans ce schéma-là?
Ouais, je pense.